Слушай, ну, наверное, да, потому что и вот я вижу все эти темы, которые там у меня нет детей, да, но я вижу, что темы, связанные с детьми, они прям набирают это очень много комментариев, и я понимаю, что, знаешь, как это, дети- это прям вот как раз способ, кстати, во войти в какую-то среду, да, и с кем-то познакомиться. Потому что это прям такое очень обычно большие комьюнити, да, там всяких там мам, которые что-то обсуждают там, садики. Да, но в целом, да, наверно, действительно ты права, можно подумать, как какая бы, воу, тема могла бы быть такой вот темой. Во-первых, которая сразу, м, как-то покажет людей, которым интересно, допустим, ну, те же там какие-то увлечения, как у нас там с мужем или у меня, вот. А во-вторых, поможет как-то начать, ну, просто общение, да, проще, что вы за что-то зацепились, а когда вы уже зацепились, вам, наверно, дальше уже будет действительно полегче. Слушай, ну да, ты права, надо просто как-то чуть-чуть пере
Н-да, точно. Да, именно. Конечно. Заявить о себе, скажем так, да. Слушай, у меня ещё такая идея пришла, м. А вот ты говоришь, ты состоишь в группах, да, где-то в социальных сетях. А что, если вот проявить инициативу и написать там: "Девчонки, а давайте встретимся так вот девичником, просто в кафе посидим и поболтаем"?
Да, <chuckles> кстати, хорошее слово. Мгм. Ну да, особенно вот, да, е если там, как ты говоришь, п первый твой совет использовать, да, что вот мы там такие-то, мы приехали, я там приехала недавно, да, и просто ищу там, а там, ну, может, даже не друзей, а просто там людей, с которыми периодически можно было бы встречаться там, пить кофе и болтать за жизнь. Ну да, и да, там, в том числе, там, не знаю, как-то про документы, да, про тяжесть жизни в новой стране. Наверняка же у тех, кто переехал мгм.
Конечно. Да, это вообще, да, переезд. Это такая тема, конечно, которую мигранты, наверно, в, просто все поддержат, и у каждого свои были какие-то проблемы. А может быть, ты в этих проблемах ещё и найдёшь для себя какие-то советы, а, к более лёгкой адаптации. Вот это ещё один момент, который ты можешь, например, у людей узнать. Они с удовольствием поделятся опытом.